Mhm, okay, das ist 'n ganz guter oder interessanter Gedanke zu schauen, hm, wenn man so im im Zweiergespräch ist, dass man so 'n bisschen vielleicht die Runde aufmacht. Das könnte ich ja zum Beispiel vielleicht machen, indem ich 'n Schritt zurückgehe, oder mich auch körperlich 'n bisschen in die Richtung drehe, wo noch andere Leute sind, die vielleicht auch schon mal angucken, ne, dass die irgendwie aufmerksam werden. Also, man kann ja schon auch über Körpersprache viel machen und viel verändern und damit so signalisieren: „Hey, ich bin offen, dass die dass die Gruppe größer wird.“ Wir müssen hier keinen Techtelmechtel da zu zweit machen, also ne? Und dann genau, und wenn dann mehr Leute dazukommen, dann kann ich ja mal vielleicht schnell aufs Klo, oder mir was zu trinken holen, oder so und dann mich wieder entfernen davon.
Genau. Genau. <chuckles> Genau, oder <chuckles> Wenn du w vielleicht vorher noch mit 'ner engeren Freundin oder 'nem engeren Freund, ähm, das abklärst, <chuckles> dass wenn du in irgend 'ner Situation bist, ähm, wo du gerade zugetextet wirst, dass die Person dann einfach sich dazustellt und das so 'n bisschen auflockert, einfach so gegenseitig helfen bei sozialen, ähm, Treffen, wenn man da vorher so 1 Person ausmacht, die einen da so 'n bisschen unterstützt, ich glaube, dann kommt man da auch gut aus den Situationen raus, irgendwie jetzt ja 'n schlechten Eindruck zu hinterlassen oder unhöflich zu wirken.
Ja. Mhm. Okay, also fast so 'n Buddy vorher mir auswählen und dann am besten noch absprechen, so so 'n Augenzwinker oder irgend 'ne Geste, damit sie mich dann retten kommen.
Genau, gena Ja, genau so 'n kleines Augenzwinkern oder man man dreht sich einmal im Kreis. <chuckles> Also, sowas.
Ja, okay. Ja genau, dann habe ich auch die Aufmerksamkeit von allen. <chuckles> Statt 'ner Geschichte drehe ich mich im Kreis. Mir gibt's 'ne andere Art von Show. Okay.
<chuckles> Ja stimmt. Nein, das stimmt, aber Aber wie gesagt, einfach so 'n bisschen aus diesem ganzen Treffen den Druck rausnehmen, wenn wenn du was zu erzählen hast, vielleicht vorher überlegt, dann mach das, wenn nicht, auch nicht schlimm Und ja, f so diesen unangenehmen Gesprächen, auf die du keine Lust hast, einfach versuchen, so 'n bisschen auf höfliche Art und Weise aus dem Weg zu gehen und dann sollte dann das auch für dich 'ne angenehmere S äh, Situation werden.
Ja, okay. Mhm, du super, das hat mir total geholfen. Also, danke für deine Tipps. Und so werde ich, glaube ich, dann die nächsten Runden Smalltalk jetzt in der Vorweihnachtszeit ganz gut überstehen und hey, vielleicht wird's ja dann doch auch auf einmal ganz lustig. Also, das mit dem Spaß haben, das auch auf jeden Fall 'ne gute Perspektive.